Oo. Anda a a grabe, 'no, andaming talagang, ano, hangga't makakalamang sa kapwa ay gagawin.
<chuckles> Oo nga, eh, oo nga. Eh, hindi lang naman sa opisina, sa totoo lang, eh, minsan sa pamilya din may ganiyan, eh, 'di ba? Kaya nga. Pa para may m <scoffs> may mga ma oo, parang kahit sa magkakapatid ganiyan. Ililibre ka ng ate mo o 'yong isang kapatid mo medyo mahiyain, talagang isa lang o-orderin 'yong simple lang. Ah, tapos 'yong isang kapatid naman ang mahal no'ng in-order tapos mag-re-request pa ng dessert. <laughs>
Hmm, oo. 'Yong ibang kamag-anak medyo different. Mm. <chuckles> Oh, may gano'n nga talaga tapos halimbawa, ano, tawag ito pa ito kabaligtaran 'to baka matawa ka o ma malito ka. Eh, um, ewan ko 'yong boss namin masyado siyang, ano, namako. Buti nga, ano, nakaalis na ako doon. Ganito kasi, so may nakalaan na budget sa 'min, sa pagkain, hmm. Eh, siya siguro nagtitipid o gusto niyang gamitin sa ibang paraan so, whatever. <scoffs> Eh, 'di pumunta kami sa isang restaurant sa Langhap Sarap. Tapos, ano
Oo. Oo, sige. <chuckles> Oo. Oo. Oo, mm. Oo. Oo. <chuckles> Mhm. Oo. Oo.
'di ba 'pag gano'n namang, ano, pagpipiliin tapos paghahatian? Hindi, alam mo ginawa niya, siya ang umorder ng kaniya, kung anong gusto niya.
Oo. Talaga?
Tapos 'yong, ano, 'yong sub, 'yong jowa niya ewan ko ba't in-allow 'yon, eh, 'yong mag-jowa sa isang team. So, sabi no'ng jowa niya, "Ano ka ba? Sabi ko sa 'yo papiliin mo sila."
<scoffs> Oo.